जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?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
मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ और काफ़ी शुक्रिया आपका जो आपने मेरे से मेरा हाल-चाल पूछा। बाकी मैं जैसे अभी बैठा था और अ, मतलब वैसे ही मेरे एक दोस्त है काफ़ी अच्छे दोस्त है वो। और उनके जो है मतलब फेक अकाउंट बना दिया किसी ने इंस्टाग्राम पे। तो देखिए वैसे इससे एक वो कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं कि उनको अ, मतलब कुछ इससे कोई नुकसान हुआ। लेकिन थोड़ा कहीं न कहीं इससे है ना अ, मतलब ऑनलाइन से इनसे टेक्नोलॉज़ी से, थोड़ी-सी प्राइवेसी जो है हमारी कहीं न कहीं थोड़ी खतरे में आ जाती है। इससे तो चलिए कुछ नहीं होगा लेकिन और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा मतलब अ, काफ़ी नुकसान भी कर सकती हैं।
उ, जी। हाँ जी। अच्छा। हुँ।